Bạn ơi, nói thật với bạn chứ, dịp cuối nay là mấy kiểu, bận rộn kinh khủng các thứ luôn, hết việc này đến việc khác nó cứ dồn hết vào đầu mình ấy ạ, công việc các thứ lúc nào cũng căng thẳng với là rất là nhiều. Thế nên á là một ngày đi, mình cứ thấy là mình cứ phải ngồi ít nhất là từ 8-9 tiếng ấy, và bạn biết không? Ừ, nói chung là ngồi thì cũng ngồi liên tục đi, có những cái lúc mà, gọi là, nghỉ ngơi thư giãn một chút thì ra ăn trưa, thì mình còn thấy là mình còn đứng dậy á, chứ còn đâu ấy hầu như lúc nào ấy, mình cứ ngồi lì ở trên cái ghế như thế thôi, mà bạn thì biết rồi mà, ngồi như thế lâu ấy làm sao mà sức khỏe nó tốt được, đúng không? Lưng thì đau nhá, vai thì mỏi, trời ơi, cái cổ mình lúc nào nó cũng trong trạng thái á cảm giác như sắp vẹo cổ đến nơi rồi đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ ừ, mình cũng thấy là cái tình trạng của mình nó cũng đang khá là nguy hiểm rồi. Bây giờ mà cứ tiếp tục cái này á, có khi là mình vào viện mất thôi. Thế nên ấy, không biết là bạn có cái cách nào không để giúp cho mình có thể vận động nhẹ xuyên suốt cả ngày đi? Tại vì mình làm việc nhiều như này nhé, nó cũng hại sức lắm mà.
Sao vậy bạn? Ừ, mình hiểu này. Ngồi liên tục vậy hả? Trời ơi! Ngồi nh ưm, ngồi Ừ, đúng thật đấy. Ôi, đến mức đó luôn hả? Nói thật là mình rất là hiểu cái cảm giác này. Việc, ừm, cái mình ngồi làm việc cả ngày ấy xong rồi đến lúc, ưm, ơ, làm việc, ờ, đến lúc nó đứng dậy là mới thấy là, ờ, nó cứng hết người, nó mỏi hết lưng, nó uể oải. Nhưng mà thực sự là với tần suất công việc mà bạn đang phải làm thì thật sự là bạn rất là khó để có những cái thời gian dành riêng để tập thể dục, đúng không? Cho đàng hoàng, đúng không?
Chính xác đấy! Ừm, đúng rồi này, tại vì công việc các thứ như thế bận rộn lắm mà. Mình cũng biết là cũng phải tập thể dục như thế, làm sao cho cơ thể nó được khỏe mạnh ấy, nhưng mà đã làm như thế rồi, đi về thì lấy trâu ra sức nữa, tập nữa thì có khi ngất ra đấy luôn.
Ờ, mình hiểu, nhưng mà bạn cứ yên tâm ha, ờ, bạn không tầm cần tập quá nặng đâu mà chỉ cần vận động rất là nhẹ, nhưng mà mình, kiểu, rải đều trong suốt cả một ngày là đã tốt cho sức khỏe hơn rất là nhiều rồi. Nên là, ừm, mình ở đây ha, để mình hướng dẫn cho bạn cái cách mà mình, à, dễ làm này, lại ít áp lực này, mà có thể áp dụng ngay trong lúc mà bạn làm việc ha. Nhưng mà để hiểu rõ hơn về cái tính chất công việc của bạn á, thì, ờ, bạn có thể chia sẻ rõ hơn cho mình một xíu đó là bạn làm việc, ừm, ở văn phòng, đúng không? Và công việc của bạn ấy thường là, ừm, bao lâu là bạn bạn sẽ phải ngồi liền tù tì trong khoảng bao lâu, trong 1 ngày?
Ừm, vậy à? Ừm, tốt quá! Đúng rồi nè. À, nói thật với bạn ấy, thì cũng không hẳn là mình cũng phải ngồi tù tì hay như nào đâu, nhưng mà tại vì cái tính chất của công việc của mình ấy nó cũng chỉ là cái công việc văn phòng các thứ bình thường thôi. Bây giờ, gọi là, mình mà không ngồi ấy thì chả nhẽ mình lại đứng dậy mình đi loanh quanh trong văn phòng, đúng không? Nó cũng rất là dị. Nói chung là mình cũng chỉ biết ngồi ở chỗ mình, mình hoàn thành tốt nhá công việc của mình thôi. Đấy, nhưng mà nói tóm lại là bây giờ là cả hết cả một cái buổi sáng như thế, thì mình cứ ngồi mình làm việc liên tục, đến khi nào mà giờ ăn trưa ấy thì mình mới, gọi là, đứng dậy thôi. Đến buổi chiều thì cũng tương tự như thế, cứ làm tiệc liên tục mấy tiếng liền, khi nào mà gọi đến giờ làm ấy thì mới, gọi là, xách cặp rồi và đi về thôi, chứ không thật sự là có những cái thời gian nào mà, gọi là, nghỉ ngơi, thư giãn thật sự đâu bạn ạ.
Ờ, đúng ha. Ồ, mình hiểu nè. Ồ, đúng ha. Thật sự là cứ ngồi mãi trên một cái ghế ở văn phòng như thế thì thực sự nó còn vừa ê mông, rồi còn đau vai mỏi gối thật. Tuy nhiên là, ờ, bạn có thể nói rõ cho mình hiểu hơn một xíu được không? Về việc đó là, à, à, cái bình thường ấy, ưm, ừm, cái khối lượng công việc bạn có chia sẻ là dạo gần đây nó rất là nhiều, đợt cuối năm, đúng không? Thì, ờ, trung bình ha, một ngày thì đạn bạn đang phải xử lý các cái đầu mục như thế nào và là bắt buộc bạn phải tập trung xử lý việc vậy?
<laughs> Ừm. À, cái này thì mình cũng đang, gọi là, chưa được tính toán là cụ thể hết, nhưng mà ít nhất đi thì mình cũng đã có 3 cái đầu việc, 3 cái dự án chính ấy bạn. Và nói chung là mình cứ xử lý hết một cái này thì mình sẽ lại nhảy sang cái nọ, và cái nọ xong rồi thì lại nhảy sang cái kia, mà nói chung là cứ hết việc này là đến việc khác á, gọi là, cứ nghĩ là làm xong ấy là xong rồi, nhưng mà thật ra là không đâu. Nhiều khi là khách hàng với cả sếp mình phản hồi là có những cái chỗ này chưa được, gọi là, chỗ này phải sửa ấy, thì lại phải ngồi mà, gọi là, mần mò tiếp ấy bạn.
Ồ, 3 dự án hả? Ờ, đúng vậy. Ừm, thế thì cái công ty của bạn đang làm ấy, thì, ờ, có cái phòng, ừm, ừm, dành riêng cho, ờ, cái việc nghỉ ngơi, ví dụ như ăn uống hay là ngủ nghỉ không? Hay là chỉ có quanh quanh khu vực mình làm việc thôi?
Thật ra là nó cũng chỉ quanh quanh cái khu vực mình làm việc thôi bạn ạ. À, như mà bạn nói thế xong ấy, thì thật ra là cái công ty mình ấy, nó cũng nằm ở trong một cái khu biệt thự riêng, thế nên là xung quanh công ty cũng có rất là nhiều cây cối với hoa cỏ. Mà, gọi là, có những cái chỗ chơi thì cũng không hẳn đi, nhưng mà bên cạnh những cái nhà hàng xóm như thế thì họ cũng trồng rất là nhiều cây, nên là không khí đi ra ngoài nhiều lúc cũng thoải mái, thư giãn lắm lấy.
Ừm. À, đúng ấy. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm, tuy nhiên là bạn có bị, ờ, một cái vấn đề là ví dụ như là ví dụ như mình rất là thích ra ngoài, đúng không? Tuy nhiên là mình có quá nhiều cái việc mình phải xử lý, đâm ra là mình cũng, ơ, không dám ra ngoài. Hoặc là, à, mình có gặp, ừm, những cái vấn đề gì đó liên quan đến việc là nếu mà mình ra ngoài như thế, thì sẽ bị đồng nghiệp đánh giá hay là sếp mình để ý không? Có lo về cái vấn đề đấy không?
Có chứ bạn ơi, có ạ, nói chung là mình rất lo về việc đấy luôn. Nói thật với bạn luôn là, kiểu, việc đi ra ngoài với mình ấy, đôi lúc nó cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Nhưng mà thứ nhất đi, vẫn là cái liên quan đến công việc thôi. Bây giờ á, mình có khi là mình ngồi làm tăng ca xong ấy, thì cái công việc của mình nó vẫn chưa xong đâu, nó cứ hết việc này đến việc kia mà, nó nhiều đến như thế. Với cả thêm vào đấy á, là cái phòng làm việc của bọn mình thì sếp cũng ngồi trong đấy mà, bây giờ sếp còn đang làm việc ấy, sếp cũng đang ngồi mòn mặt ở trên cái bàn ấy đi, bây giờ nhân viên lại đi ra ngoài thư giãn, đi ra ngoài đi bộ các thứ thảnh thơi như thế. Trời ơi! Mình có muốn họ không nghĩ xấu về mình ấy thì họ vẫn có thể nghĩ thế thôi.
Nhiều vậy luôn hả? À Đúng thật, mình cũng rất là hiểu, đặc biệt là khi mà sếp cùng phòng như thế là, gọi là, giám sát, ơ, nhân viên xuyên suốt cái khoảng thời gian 8 tiếng làm thật sự là rất là khó, đúng không? Thế tuy nhiên là, à, với cái khối lượng công việc như thế thì bạn đã có cái cách nào để mà bạn đã từng thử cái cách nào để mà mình, gọi là, mình tối ưu cái hiệu suất làm việc, khi mà xử lý công việc để mà mình dành thời gian, ờ, một xíu ra để nghỉ ngơi trong cái khoảng thời gian mình làm việc chưa?
hai tư trên bảy luôn. <laughs> Nói thật với bạn á, là trước kia thì mình cũng là một cái người, gọi là, rất là thích lên kế hoạch với cả sắp xếp lịch trình đi, thì hồi trước là mình cũng làm như thế rất là thường xuyên. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là bây giờ mặc dù là mình vẫn có những kế hoạch như thế đi, nhưng mà đấy, như mình nói trước kia rồi, đầu việc này cứ tưởng là xong ấy, thì họ lại phản hồi, họ ý kiến, họ lại có những cái gì này, muốn sửa này nọ kia. Thế là coi như là những cái lịch trình mà mình đưa ra ấy, coi như là nó cũng bị phá hỏng hoàn toàn luôn. Thế nên là mình cảm thấy là bây giờ cái cách đấy mình làm, nó không còn, gọi là, hợp lý ở trong cái tình huống này nữa bạn ạ.
Hay quá. Nhiều quá ha. Rồi. Hiểu rồi nè. Thì nghe bạn chia sẻ ấy, thì mình thấy được là, à, cái vấn đề của bạn đó là bây giờ mình đang bị ngồi liền tù tì liên tục như thế, nó khiến cho mình rất là mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe, và bạn muốn là mình có thể vận động nhẹ trong 1 ngày, đúng không? Tuy nhiên cái vấn đề gốc rễ của cái việc này đó là do bạn đang quá nhiều cái đầu việc mà phải làm, và bạn, ừm, chưa thể, gọi là, tối ưu nó một cách, gọi là, hiệu quả được. Thì, à, mình sẽ gợi ý cho bạn một cái cách phân chia công việc hiệu quả hơn, để mà bạn có thể làm việc, ờ, năng suất hơn, hiệu quả hơn, và có một khoảng thời gian nhỏ nhỏ trong cái khoảng một ngày đấy để mà mình thư giãn nghỉ ừm, gọi là, thư giãn nhẹ một xíu x trong lúc làm việc nha. Thì cái thì cái cách này nhá, bạn sẽ giúp mình là chia các cái công việc, ờ, phân các đầu mục công việc ra thành các cái nhóm khác nhau, mình sẽ phân theo mức độ quan trọng và mức độ khẩn cấp nha, quan trọng và khẩn cấp này. Đầu tiên ở level 1 sẽ là quan trọng và rất khẩn cấp, thì mình sẽ đánh ở 1, tức là quan trọng nhất này, 2 là quan trọng nhưng không khẩn cấp, đó, 3 là không quan trọng nhưng mà lại khẩn cấp, 4 là vừa không quan trọng, vừa không khẩn cấp. Thì ở mục 3 thì bạn hoàn toàn có thể những cái vận những cái việc nó không quan trọng và nó khẩn cấp, thì mình hoàn toàn có thể nhờ sang đồng nghiệp mình xử lý giúp, tại vì nó rất là khẩn cấp, mà mình vẫn phải làm những cái công việc quan trọng và rất khẩn cấp khác. Ờ, với những cái việc mà nó không khẩn cấp, và nó cũng không quá quan trọng thì bạn hoàn toàn có một cái khoảng thời gian, ờ, dư dả để mà mình hoàn thành nó thì mình cứ lui lui thời gian ra, à, sau này mình, ờ, hoàn thành cũng được. Đó, còn ở cái công việc ở trong cái cột hạng 1 và cột 2 đó là rất quan trọng rồi, thế nên là mình sẽ tập trung xử lý những cái công việc đấy trước. Thì khi phân bổ cái công việc theo cái mức độ quan trọng và mức độ khẩn cấp, thì bạn sẽ biết rõ là bạn đang cần xử lý công việc nào trước, công việc nào sau và mức độ ưu tiên của từng công việc. Thì lúc đấy giúp bạn, kiểu, tối ưu cái khoảng thời gian hơn, sắp xếp, hoặc là mình biết là mình xử lý cái nào trước ấy, thì mình cũng sẽ làm tốt hơn, và có thể là, à, khi mà mình xử lý tốt như thế, hiệu s quả công việc tốt như thế rồi, thì, ừm, mình cũng sẽ rút ngắn cái thời gian làm việc á. Thì mình có thể dành ra khoảng dăm mười phút để mà nghỉ ngơi, thì mình cũng đỡ, gọi là, lo là dồn lại công việc, đó, thì bạn cứ thử cái cách này ha.
Nó Đúng rồi nè. Ừm, mình nghe đây. Ừm, ồ! Được đấy. Ừ, được đấy. À, cái cách mà bạn đưa ra cho mình ấy, mình thấy rất là hợp lý luôn nha, nhiều khi lại có nhiều đầu vợt quá, xong cái não bộ nó cũng chưa có xử lý kịp. Nhưng mà như bạn nói đây, mình phân ra đâu là những cái gì nó quan trọng, cái gì không quan trọng, cái gì cần thiết và không cần thiết, thì lúc như thế á, mình cũng sẽ biết á là nên ưu tiên cho những cái đầu việc nào mình xử lý trước đi, những cái gì không quan trọng, mình để lùi nó ra sau. Thì như thế là sắp xếp công việc các thứ nó cũng hiệu quả hơn này, thì là mình sẽ có dư ra một số những khoảng thời gian để có thể mà mình, gọi là, vận động nhẹ một chút cho nó đỡ mệt mỏi.
Ờ, đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Ừm, đúng vậy, với cả bạn phải hiểu là, à, cái việc mà mình không có cần phải là đi tập hùng hục như là đi tập gym đâu. Mình chỉ cần dành ra tầm nếu mà, ờ, nhanh ấy thì t tầm 1-5 phút thôi, mình có những cái hoạt động ngắn ngắn để làm duỗi cơ để cho mình đỡ mỏi vai như là ví dụ là duỗi này, hoặc là xoay cổ chậm trái phải, cúi ngửa tầm 5-7 lần rồi này. Hoặc là mình nhún vai lên nhún lên rồi xuống khoảng 10 lần thì lúc đấy bạn cũng sẽ, ừm, giãn được cái cơ vai, thì khi mà bạn đứng dậy, bạn đi đâu thì nó cũng sẽ đỡ đ đau hơn á. Nên bạn thử những cái bài tập nhẹ nhẹ ngay tại chỗ luôn nhá.
À, được đấy nha. Ừ, để mình cố gắng mà thử này, tại vì mình thấy bạn chỉ cho mình cách này cũng rất là hay thôi, nhiều khi như mình nói lúc trước đây á, là đi ra ngoài các thứ nó cứ kỳ cục lắm. Bây giờ bạn lại mách cho mình những cái mẹo, những cái bài tập mà mình có thể tập ngay trên ghế ngồi như thế, thì trước tiên đi, mình cũng không phải đi ra chỗ khác, cũng không bị có sếp hay đồng nghiệp nó dị nghị này. Và thứ hai á, là mình vẫn, gọi là, bảo vệ được sức khỏe của bản thân, mình tập những cái bài tập như thế á, chắc chắn là cơ thể có cũng sẽ được cảm thấy thư giãn, các các cái cơ bắp ấy, nó cũng được nghỉ ngơi một chút này.
Đúng. Ừm, đúng đó. Ừm, với cả có một cái cách này khá là hay và mình nghĩ là rất là phù hợp với bạn, đó là, à, bây giờ mình không thể nào đi ra ngoài được để tập chân, gọi là, đi bộ cho nó chân cẳng nó duỗi ra, đúng không? Thì mình sẽ có một cái gợi ý là bạn hoàn toàn có thể mua những cái, ờm, gọi là gọi là, máy tập thể dục đi, gọi là máy nhưng nó chỉ đơn giản là những cái dụng cụ như là cái bàn đạp xe đạp ấy. Đó, bạn để ở dưới chỗ làm việc ấy, thì chân của bạn kê lên thì nó có cả cái phần mát xa chân, nó giúp cho mình lưu thông cái khí huyết ở chân, ờ, ở máu ở dưới bàn chân, ơ, tốt hơn và nó có cái bàn đạp ấy, để mình đạp, đạp như mình đang đi đạp xe đạp vậy đó. Vậy thì mình vừa, gọi là, ờ, giảm stress khi mà làm việc này, vừa có thể vận động được thì rất là tuyệt vời, đúng không? Mà cái công công cụ đấy nó nó rất là bé thôi, chỉ cần để ở dưới bàn thôi thì ch ờ, thật sự đây là một trong những cái công cụ mà mình rất là khuyên các bạn ở văn phòng làm việc mà mình sử dụng nó, vừa giúp mình, ờ, gọi là, giải trí, thư giãn một xíu, mà vừa giúp mình, ờ, gọi là, hoạt động nhẹ nhẹ trong khoảng thời gian mình làm. Chứ đâu có phải là mình phải đi xa rồi là đi thong dong mới là thể dục đâu, như vậy cũng rất là tốt rồi bạn ạ.
<laughs> Đúng đó. Ồ! Hay nha. Chính nó. Ừm. Ừ, đúng như bạn nói luôn, bây giờ mình mới biết là một cái đ dụng cụ nó hay như thế. Tự dưng có một cái, gọi là, cái máy tập nó bé bé ở đấy, và mình, gọi là, vừa giúp mình, gọi là chân mình nó không bị cứng quá đi, sau khi mà mình ngồi làm việc rất là lâu như thế, mà nó cũng lại tiết kiệm chi phí, đỡ phải đi đi lại lại. Mình thì thấy cái cách này nó cũng khá là hay nha, cảm ơn bạn nhiều nè ừ để mình sẽ là thử xem sao. Bạn cũng cho mình rất là nhiều những lời khuyên hữu ích, những cái bài tập nhẹ nhàng này, xong lại còn cả những cái dụng cụ để có thể tập chân như thế. Mình nghĩ là chắc dẫn mình đi mua thử về, để có thể cải thiện được cái việc mà, gọi là, vận động nhẹ đấy nha, cảm ơn bạn rất là nhiều này.
Nên thử ha. Hay Ừm, hãy thử nha. Ừ, chào bạn ha.